हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये जो आपने बात बताई है ना काफ़ी बढिया है और हाँ एकदम इस तरीक़े से भी चीज़ों को देखा जा सकता है बहुत सही। तो आप बताइए व्यक्तिगत तौर पे आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मदद की है किसी भाषा को सीखने जैसे आपने बोला आपको 16 लैंग्वेजेज़ आती हैं। तो ऐसे में सबसे बेहतरीन चीज़ जो इन सभी चीज़ों में सामान्य थी वो क्या थी जिसका जिसके आपने अ, जिस चीज़ ने आपकी बहुत ज़्यादा मदद की हो वो बताइए?
अ, देखिए एक तो ब्लॉगिंग्स देखा मैंने और एक ब्लॉगिंग्स तो ख़ैर अभी थोड़े साल से अ, आम हो चुकी है आम हुआ है। उससे पहले मैं मूवीज़ देखती थी। अ, जैसे कि आप ले लीजिए उनकी जो भी मूवीज़ आती थी यूट्यूब में बहुत देखने को मिलती है और शॉर्ट मूवीज़ भी होती हैं। तो उसके ज़रिए जब मैं वो लोग बात करते हैं तो मतलब अ, ब सबटाइटल्स में देखकर अ, मतलब होता है ना, कभी-कभी क्या होता है अपना जब कुछ लैंग्वेज़ में क्या होता है जब आप स्टैंड एलोन वर्ड्स पढ़ते हैं, उस वो अलग प्रोनाउंस होता है जब उसको मिलाकर आप सेंटेंस में आप वो पढ़ते हैं, उसका प्रोनन्सिएशन और उसका मीनिंग हो जाता है। हाँ, ये तो वो है और सबसे पहले तेलुगु के बाद मैंने देखिए अ, जैसे अ, तो अरेबिक सीखने की कोशिश अ, ये मतलब जो भी है मतलब पूरे मूवीज़ के ज़रिए ही मैंने सीखने की कोशिश की थी। और वोकैब्यलेरी मैंने ऑटोमैटिकली जैसे कि मैंने कहा 2 एप्स का बोला मैंने दुओलिंगों को तो ख़ैर मुझको उतना समझ नहीं आया कि वो कितना मतलब जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। पॉलीग अ, पूरे डीप लेवल तक उनके लिए कहीं न कहीं मेरे लिए सही साबित नहीं हो लेक़िन जो दूसरा 50 लैंग्वेज़ का बोला था, वहाँ पे मैंने मतलब वोकैब्यलेरी के प पूरे वर्ड्स थे तो मैं उनको सर्च करके अच्छा इसका मीनिंग ये है, ये कहाँ जा रहा है? दे अ, च तो ऐसा ही अ, करती थी पॉज़ करके। तो मूवीज़ का मूवीज़ देखना अच् अच् अ, से ज़रिए आप सीख सकते हैं। मोस्टली प्रैक्टिकली जी।
अरे वाह! बहुत बढ़िया। हुँ, ठीक है। वो अलग होता है। बिल्कुल। हाँ, ये तो है ही है। अच्छा, क्या बात है। जी, जी, जी।

अ, मुझे लगता है कि आज कल की ही नहीं, युवा मुझे लगता है कि बहु सदियों से बहुत से लोगों की रही है कि इच्छा, नए लैंवे नई भाषाएंँ सीखने की, हमेशा से। अ, तो क्योंकि देखिए, एक तो अ, देखिए, बहुत से लोगों को पता ही है कि एक तो उनकी अगर, ठीक है, हॉबी शौक है, तो सीख सकते हैं। लेकिन दूसरा ये भी है कि अ, मैंने देखा है कि ये करियर में भी बहुत काम आता है। क ख़ासकर कि अ, वही जैसे कि अगर आपको कुछ फ़ॉरेन लैंग्वेज़ आती है, तो ऑटोमैटिकली आपको एक अच्छे से ख़ासे प्रोजेक्ट में मिल जाता है। तो एक उदाहरण के तौर पे मैं देती हूँ। मुझे उस वो लड़के का एक था मेरा क्लासमेट। अ, मुझे स समझ में नहीं आया था कि उसने सर दर्द क्यों कर लिया था? लेकिन जब उसकी मैंने ग्रोथ देखी, तो मैंने बोला, "अरे, वाह! सच में, ये तो रिस्क इसने बहुत बड़ा है। उसने जैपनीज़ सीखा था अ, जैपनीज़ के शायद एमपी-फाइव और एमपी-थ्री कुछ होता है, शायद। तो जैसे कि मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो वो फ़ाइनेंस के साथ-साथ उसका और ऑटोमैटिकली उसने अ, मतलब ऑलरेडी कनेक्शन बनाये रखे थे, इन्वेस्को में देने के लिए। इन्वेस्को, आपको पता ही है, बहुत बड़ी मतलब जानी-मानी अ, इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो वहाँ पे उसका सिलेक्शन भी हो गया, जैसे उसको उनको पता चला कि जैपनीज़ का इसका ये पास अस 2 सर्ट उम, 2nd पार्ट इंटरमीडियरी सा स वो है, स्टेप क्लोज़र।
हुँ, अच्छा। हुँ, वो तो है ही है। बिल्कुल। <laughs> अरे, वाह! क्या बात है। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ।
तो उन्होंने उसको इतनी मस्त पोज़ीशन दी। स्टार्टिंग की सैलरी उसकी मतलब हम लोग को तो उम उम, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 25 हज़ार मिलती है। उसको देखा जाए, तो 60 हज़ार तनख़्वाह थी। और विदिन टू इयर्स विदिन टू इयर्स, उसको जापान भी जापान को भी वो जाकर भी आ गया, कंपनी के द्वारा। तो <chuckles> हुँ, जी।
बिल्कुल। अच्छा, क्या बात है। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, वो वही है ना, बिल्कुल, वो जो चीज़ें हैं, बिल्कुल, काफ़ी आपको मदद करती हैं। शायद करियर भी बना सकती हैं। तो बहुत अच्छा लगा इस बारे में बात करके। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
हुँ हुँ, हाँ। जी, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।